А, знаешь, хотела с тобой сегодня обсудить такой вопрос, а, который меня немного беспокоит. А, дело в том, что у моего мужа обнаружили целиакию- это такая болезнь, а, которую иногда ещё называют аллергией на глютен. А, то есть ему нельзя употреблять муку и любые мучные продукты. Вот, то есть, если он вдруг случайно съедает немного муки, а, он может себя начать плохо чувствовать. То есть, там, желудок, а, становится таким воспалённым. А, и, знаешь, теперь, учитывая это, м мне приходится очень осторожно выбирать продукты для готовки. А, мне приходится готовить разные блюда для себя, для ребёнка и для него, получается, да. То есть вот эта моя рутина, она усложнилась. Да, и мне стало как-то прям невыносимо тяжело иногда, потому что нужно готовить разные блюда, там, несколько раз в день. Это съедает очень много времени. Вот, в общем, как-то надо вот к этому всему привыкнуть. Ну вот, потому что ошибку желательно не совершать. То есть, если там вдруг немножко муки там или кусочек хлеба, а, попадает ему в еду, он начинает себя плохо чувствовать. Вот, и, в общем, я хотела с тобой обсудить этот вопрос. Может, у тебя будут какие-то советы полезные для меня, потому что хотелось бы, конечно, как-то эту рутину наладить, ситуацию улучшить. Вот, потому что уже не всё как раньше. Вот, а хочется, чтобы времени было так же, как раньше, и чтобы хватало сил на всё, да, и на ребенка, и на семью, и так далее. Вот, скажи, может, у тебя будут какие-нибудь советы?
Слушай, ты знаешь, во-первых, а, я тебе сочувствую, да, и
Да, спасибо.
тэ мне жаль, что ты проходишь, э, такой опыт, а. Но ты знаешь, сейчас, к слава богу, есть, э, различные опции для людей, страдающих таким заболеванием. Есть, э, очень много продуктов, а, например: безглютеновая мука, безглютеновый хлеб и, э, даже есть безглютеновые блюда в ресторанах, и в меню даже вот прямо написано очень часто, что вот это блюдо без глютена.
Да. Да, точно.
Да, и вот как ты думаешь, если бы ты вообще исключила у себя дома э, какие-то глют вещи с глютеном, да? То есть, например, вот, чтобы у тебя была только безглютеновая мука, и чтобы вся семья, м, ела, например, безглютеновые блинчики или безглютеновый хлеб так, чтобы он даже случайно твоему муж мужу не попал. Тебе помогло бы это, как ты думаешь?
О да, знаешь, это на самом деле звучит как неплохая идея. Вот ты начала говорить об этом. Я подумала о том, что сейчас на самом деле многие люди, даже у кого нет вот этого заболевания, они начинают следовать вот этой безглютеновой диете, потому что, ну, глютен, вот эта клейковина, она, да, бывает очень вредная и как раз создаёт эту слизь в организме. М, и когда отказываются от глютена, люди многие, да, начинают себя лучше чувствовать. И на самом деле я пробовала, а, безглютеновые и крупы, и пасту, и хлеб. И знаешь, ну, на самом деле ничем не хуже. Да, но если только подобрать какой-то действительно хороший продукт, который тебе нравится, а, и бренд, который тебе нравится, то вполне себе можно заменить, кстати, да, обычный хлеб и там всё остальное на безглютеновые продукты. М, знаешь, я раньше не думала об этом, потому что, знаешь, ребенок любит там и сладости, и пасту, а, и всё это с глютеном. А вот сейчас я думаю, что, кстати, это да, и не проблема будет, да, заменить всё на безглютеновые продукты. И тогда действительно не придётся опасаться, а, и переживать. Да, спасибо тебе за такую классную идею.
Пожалуйста, а скажи ещё, вот что е что говорят специалисты? Вот они советуют как-то пересмотреть ещё, кроме питания, образ жизни?
Ну, знаешь, специалисты- они сейчас работают вообще над тем, чтобы, <grunts> создать какие-то таблетки, которые можно будет съедать до приёма пищи, и после этой таблетки, а, человеку может э, может употреблять, в общем, любую еду, да. С глютеном или без. Вот. А так вообще, на самом деле, в первое время, вот, я вообще исключила полностью, э, все крупы и пасты в его питании. <smacks lips> Э, да, то есть, э, он ел в основном, допустим, мясо и овощи. Вот, а что касается специалистов, да: они, естественно, говорят заменить, а, все продукты, да, или поменять диету. Но вот я, скажем так, разрывалась между 2 этими идеями, потому что раньше, а, продукты без глютена, они были достаточно, э, невкусными, а, на самом деле. Они не похожи были на то, что, ну, чем мы обычно питаемся, да. Вот, а сейчас уже, а, производители как-то улучшили в последнее время там свои техники производства. Они смешивают там разные злаки без глютена. Вот, то сейчас можно даже иногда не отличить, а, с глютеном этот продукт или нет. И поэтому вот да, вот 1 твоя идея, она просто супер. Потому что я уверена, что ребенок, он даже не заметит вообще, что я заменила обычную муку на безглютеновую.
Мгм. М, да. Да, ты знаешь, очень хорошо, что сейчас, э, в нынешнем, э, времени, а не там, не 50, не 100 лет назад, т это было невозможно. И люди вообще, наверное, даже не понимали, что с ними происходит. Сейчас всё-таки технологии шагнули вперёд. И ты можешь, э, сделать новую рутину с новыми продуктами. Скажи, а вот как, э, приш приходилось как-то вообще тебе менять, э, распорядок дня под своего мужа?
Да. М, <smacks lips> знаешь, ну, вот из-за того, что вообще, э, м, пришлось аккуратнее питаться, да. М, пришлось, э, изменить рутину в том плане, что нужно <smacks lips> заранее действительно покупать продукты. То есть, например, а, заранее подумать о завтраке. Потому что ты не можешь там спуститься в бар, купить круассан, к примеру, да, чтобы экстренно позавтракать. Ну вот, то есть, я заранее покупаю продукты, которые точно подойдут. Ну, то есть, и эти продукты без глютена, их тяжело иногда бывать найти. Они продаются иногда в аптеках только, ну ф в некоторых странах, да, и городах. Вот, к счастью, сейчас их начали продавать в супермаркете, вот, потому что раньше такого не было. Ну, в общем, рутина примерно такая же, как была, да. Ну, чуть-чуть поменялась в том плане, э, что нужно заранее планировать, да. И, ну, вот, как я тебе говорила, еще трудность в том, что приходилось, да, готовить сразу и для себя, и для ребенка, и для него разные блюда. Но но теперь, благодаря тебе в том числе, придё э, с получится эту рутину наладить. Э, потому что я просто буду готовить, э, вот с продуктами без глютена. Да, на самом деле это было как будто бы на поверхности, вот, но ты меня на это направила.
Да, ты знаешь, очень часто, э, совет, э- это помощь, э, в том, чтобы человек просто посмотрел на ситуацию под другим, а, фокусом, да. Или с другой проекцией. И, м, ещё, ты знаешь, я подумала, мне пришла такая идея в голову. Не знаю, к есть ли это в твоей стране, но во многих странах, э, есть такая услуга как подписка на определённое количество продуктов или, э да. Ий допустим, если бы ты, э, тебе раз в месяц, например, доставляли определённый набор продуктов, а, чтобы ты даже не заморачивалась. Обычно ещё и скидки предлагают. То есть очень сильные скидки, потому что подписка- это всегда гарантированный доход компании, которая предоставляет услугу. И они там могут там даже 20 % делать скидки на продукты или добавки. Как ты думаешь, э, помогло бы ли это тебе, а, и облегчило ли бы твою жизнь?
Да да. Знаю. Да, супер. Да, слушай, это на самом деле очень классная идея. Я раньше пользовалась такими подписками, ещё до того, как узнали, а, что у него есть вот эта целиакея. И знаешь, вот я сейчас вспоминаю, и там действительно есть выбор продуктов там и блюд, да. Ну, там была подписка с блюдами. И там были рецепт, э, без глютена абсолютно, да. Знаешь, там с каким-то нутом, с какими-то бобами, да. И такие очень з на самом деле интересные и ра разнообразные блюда. Потому что для меня проблема как раз таки ещё в том, чтобы как-то разнообразить вот это всё питание, да. А н не одно и то же всё время есть. Ну вот, потому что в последнее время я уже начала готовить, знаешь, только овощи и мясо, там. Овощи и рыбу, да, чтобы не было там этого глютена. Вот, но сейчас я, м, как-то сказала, я подумала, что я к этой подписке вообще с удовольствием бы вернулась. Да, потому что они думают, <grunts> за тебя наперёд, да, э, какие вы блюда будете есть и все продукты доставляют. И, кстати, не нужно будет тогда и тратить время на то, чтобы поехать в супермаркет. Да, просто супер. Спасибо.
Мгм. Да, и там же получается, что, бывает так, что они даже готовый рецепт, например, какая-нибудь лазанья, да. Они присылают тебе список сразу, э, набор ингредиентов, э, продуктов и и и меню, да. То есть рецепты. Ты сам готовишь и собираешь сразу же, а, из этих же продуктов себе лазанью или что-либо другое.
Да да. Да, это вообще просто прекрасно. Ещё я вспомнила, да, что в этих сервисах, э, иногда и можно выбрать свои предпочтения, да. И наверняка есть сервисы, где можно выбрать безглютеновую, м, ну, меню. Безглютеновую диету. Да. Супер.
Конечно конечно. Да да. Ты знаешь, в любой вообще такой ситуации всегда нагрузка, э, э, самая большая нагрузка приходится на членов семьи. Я тебя очень хорошо понимаю, поддерживаю. И надеюсь, что ты, а, с моими рекомендациями вместе как-то улучшишь, э, э, свою рутину, да. И, э, облегчишь себе жизнь.
Да, знаешь, ты мне очень помогла. И, знаешь, я буду внимательнее тоже в ресторанах, а, потому что иногда рестораны не указывают, там, с глютеном еда или нет, да. Иногда быает, что готовят, а, м, в воде: ну, допустим, готовят ризотто в воде, в которой готовилась паста. Вот, и так тоже можно, то есть получить к контакт с глютеном. Вот. Я обычно бываю очень осторожна. Вот. И, в общем, спасибо тебе, да, за все идеи. Они просто прекрасны. Я очень рада, что мне удалось с тобой обсудить э, этот вопрос, который меня так давно беспокоил. И вот все идеи твои хороши, и они применимы в жизни. Я ими обязательно воспользуюсь. И вот я уже чувствую, что жизнь моя станет гораздо легче благодаря твоим советам. Так что благодарю тебя от души за все твои рекомендации. Спасибо.
Мгм. Я рада была тебе помочь! Э, если нужно, ещё обращайся. И хорошего тебе дня.
Да. Обязательно. Спасибо большое! Благодарю.